Ah, eu não não acho que era mais fácil nem mais difícil, mas eu acho que a gente já sofria, assim, influência, porque, né, no Brasil tem muito aquela cultura de novela, então a gente pegava muita referência de do que estava em alta nas novelas, por exemplo, teve uma novela que era O Clone, e todas as meninas da minha idade queriam ser a Jade, então a gente colocava aquelas pulseirinhas na mão toda, no tornoze e tudo mais.
Sim. Aham. Sei. Aham.
Então e era uma coisa, assim, muito, eh, já já de olho na moda, mas do que estava na televisão, a gente muito as revistas, tinha a revista que era a Capricho, que era as adoles todas tinham, a gente copiava muito Sandy, do Sandy& Júnior, que era um era um bom exemplo de meni
Uhum. Sim, sim. Aham. Cantores da época, né.
tudo que ela fazia. <chuckles>
Aham. <laughs> Então você gostava muito deles, né.
Vestia as mesmas roupas. Oi?
Gos então você gostava muito de Sandy& Junior, né, que você falou que copiava tudo o que ela fazia.
Ah, eu amava, eu vivi Tudo, tudo, lembro até hoje do vestido dela de 15 anos, tinha tudo da Caras, ela trocou, ela colocou 3 vestidos e
Nossa.
eu lembro de tudo, lembro da revista Caras mostrando a casa dela, o quarto dela, a cachorrinha dela que chamava Melody, aí eu tive uma gata, eu coloquei o mesmo nome, Melody igual o da cachorrinha
Aham. <laughs> Se inspirou bastante nela. <laughs>
Aham, me inspirava bastante, aí cortava o cabelo de franjinha, eh, comprava a sandália del sandália da Sandy, tênis da Sandy, porque se a Sandy vendesse água, eu estava comprando água da Sandy. <chuckles>
Aham. <laughs> Tudo que fosse da Sandy, você estava comprando.